Мгм.
Ну, вот.
Ну да, такое тоже бывает. Это, м, есть такие тоже особенности. Те люди, которые живут постоянно возле моря всю жизнь, они не ходят на море, да? <chuckles>
Мгм. Мгм. Да-да-да, вот вот это я, да, я уже хочу, э, э, я уже планирую, точнее, своё следующее путешествие куда-нибудь вообще, типа там в Сканди в Скандинавию, да, или в какую-нибудь Словению, где просто много зелени, много леса. Но, типа, мне уже эта вот, э, вода неважна, и уже жара неважна, и климат уже такой, э, поднадоел жаркий. Э, я уже хочу путешествовать там, где попрохладнее, наверное.
Мгм. Без моря? А. Мгм. Да-да-да. Мгм. Ну, круто. Мгм. Ну, это тоже круто, молодец. Что есть такие планы.
Ну, ну Франция, э Ну ну, Франция, конечно, интересная страна. Я я бы поехала туда только, наверно, чтобы вкусненько покушать. <sucks teeth>
Ну да, хотелось бы, да, действительно <tsk> по полной, так сказать, если уже едешь, то спланировать, действительно, от А до Я. Тем более я так много лет уже хочу туда поехать, и хотелось бы, чтобы эти все мои долгие года ожидания всё-таки дали свой результат положительный.
Мгм. Мгм. Ну ну да-да, но ты, если поедешь, ты поедешь 1 или с семьей?
С семьёй. Мгм.
А, то есть ещё ещё надо с это спланировать. Тут ещё будет такая история: у кого садик, у кого школа, у кого работа.
Ну да. Мгм. Да, щас вот это немножко сложновато. Да, когда ты был 1, ты сам себе хозяин. А когда у тебя уже семья, то подстройся под всех, спланируй и, ну, чуть-чуть как бы выходишь из своего личного, э, своей личной зоны комфорта. Вот так вот. Хм.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, да. Но я так понимаю, ф в принципе семья-то не против куда-то поехать, да? Прос
Нет, я только за. М.
<laughs>
Мне уже неважно, сама либо с семьей, э, главное куда-то вообще ездить и менять картинку, и смотреть мир, и путешествовать, и Потому что жизнь так быстро, э, летит
Да-да, это правда. И столь
что всё проходит мимо меня.
Ну, я всегда думаю, столько мест, где мы, наверно, не успеем даже побывать. Мир такой огромная.
Мгм. Однозначно. Да.
Поэтому, ну что, будем планировать путешествие, будем ездить. Ну, спасибо тебе большое, мгм.
Конечно. Супер. Да, было очень интересно. Спасибо. Пока.
И мне. Пока-пока.